Ya, şöyle bir problemim var benim, şimdi, eee, benim, eee yani, ben farklı bir ülkeye taşındım. Eee, dolayısıyla, aaa, eee, iii, Yunan bir, eee, eşim var, onun annesi Yunan. Benim kayınvalidemle biraz böyle, eee, sınırlar koymak konusunda yaşadığım problemler var. Yani, o da şöyle, ya önce şunu biraz, belki, söylemem lazım ama, çünkü bu ülkede zaten genel olarak böyle bir anneler, eee, hayata biraz fazlaca müdahil. Yani, şimdi, ben Türkiye'de evet, belki Türkiye'de de birazcık, hani, böyle yapılar var ama ben iş birazcık benim büyüdüğüm çevrede, yani, bu çok normal bir şey değil, yani, açıkçası, böyle, hani, bu kadar böyle eve gelme, gitme evin içindeki şeylere müdahil olma falan. Yani, bizde biraz bir de şöyle bir şey vardı açıkçası, ilk geldiğimde, hani, yani, mesela, eşim de annesinin evine böyle anahtarla giriyor. Bizim evin de, bir şekilde, anahtarı, biz ilk taşınırken, falan, evde bir şeyleri hallediyor diye kayınvalidemde vardı ve böyle, mesela, kayınvalidem bir anda çat diye, çat kapı anahtarla kapıyı açıp falan giriyordu. Yani, bu bana böyle bayağı garip geldi, yani, eee, başlarda Yani.
Hıı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hıı. Evet. Hı hı. Hımm öyle mi? Hımm. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A! Hı hı. A, çok enteresan. Anladım. Hı hı. Bu gerçekten çok zorlayıcı bir durum gibi duruyor gerçekten.
Yani gerçekten zorladı, zorlamanın üstüne inanılmaz şaşırdığım için de ne tepki vereceğimi de bilemedim başlarda. Yani, şeyi de anlayamıyorum, yani bu kültürel olarak böyle mi değil mi? Bunu, yani, ayırdına varmak da gerçekten zor. Başka şeyler de oluyor ve, ya, ama ben biraz, böyle, artık sınır koymak ve, hani, yani, benim evim, benim kapım, hani, benim şeyim, yani her seferinde bunu açıklamak zorunda kalmak istemiyorum. Bunun için
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet, gerçekten çok haklısın. Bu gerçekten çok sıkıcı bir durum olabilir zorlayıcı senin için.
Gerçekten öyle ve, şey de, emin yani kırmak da istemiyorum çünkü çok iyi bir insan. Aslında çok da seviyorum, çok eğlenceli, neşeli falan birisi. Biraz da dil problemimiz var, yani, az İngilizce konuşuyor, ben de az Yunanca konuşuyorum. Böyle de anlaşmaya çalışıyoruz, kimseyi de kırmak da istemiyorum ama ne yapabilirim?
Hı hı. Hı hı. Hıı. <clicks tongue> Anladım. Hı hı. Peki, yani, aile ilişkilerinde tabii ki de sınır koymak genellikle, ımm, yani her kültürde, Türkiye'de ya da başka yerlerde, bütün dünyanın her yerinde gerçekten çok hassas bir konu. Yani, en hassas konulardan biri hatta. Peki, ne tür davranışlar özellikle seni rahatsız ediyor? Yani, daha çok, hani, sözlü müdahale mi yoksa doğrudan bir karışma durumu mu söz konusu? Nasıl davranışlara, müdahale olarak görüyorsun sen? Biraz daha kısa örneklerle açarsan, ııı, daha çok yardımcı olabilirim sana.
Galiba. Hı hı. Hıı.

Yani, şöyle, eşimle evet konuşmak, işte, <exhales> eee, mantıklı geliyor aslında. Yani sen de anladığım kadarıyla yine di diyorsun ki yol direkt kayınvalideyle değil de eşle konuşmak daha çok. Ben de, işte, biraz şundan tedirgin oluyordum; hani, sanki bu sefer şey gibi olur mu, ben onunla konuştukça sanki, hani, onu dolduruşa getiriyormuşum gibi, şey gibi. Çünkü öyle bir derdim gerçekten yok. Yani aslında hakikaten de çok s yani, sevdiğim bir insan kayınvalidem ama ben hiçbir sevdiğim insan bu kadar böyle hayatımın içinde; her dakika, hani, geldi, gitti, eşim dışında ve çocuğum dışında, hani, aynı evde yaşama, eee, sözleşmemin olduğu diyeyim insanlar dışında O bana garip geliyor ama
Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Tabii. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı, hı hı, hı hı. Tabii, bu çok doğal bir durum. Bu şekilde tepki göstermen çok doğal aslında, anlaşılabilir yani. Ama işte sınır koymak, mesafe ko yaratmak da olmuyor aynı zamanda. Açık açık eşinle bu durumu konuşup en azından karşılıklı saygıyı da bozmadan bir orta yol bulabilirsiniz bu durumda, yani. En sağlıklı süreç o şekilde işleyecektir ya da en kötü ihtimalle artık olmuyorsa ya da eşinin ta tavrı da önemli tabii, belki bir danışmandan ya da aile terapistine de gidebilirsiniz. Kayınvalidenizin bu durumuyla ilgili ortak nasıl bir yol izlemeniz konusunda size yardımcı olabilir mesela.
Hı hı. Ama eşimle evet, açık açık konuşmak. Hımm. Evet. Yani. Hı hı. Belki. Yani. Yani, evet, oraya kadar gerek olacağını şu an için düşünmüyorum. Çünkü aslında eşime de ben, böyle, hep bir şey olunca söylüyorum. Belki de senin dediğin gibi, aslında şey yapmak daha farklı bir sonuç yaratabilir. Yani bir oturayım, bir, ııı, detaylı konuşayım, biraz anlatayım. Belki o zaman Değil mi, yani?
Yani, evet, belki Hı hı, belki eşinle detaylı konuşman işe yarar, tabii. Yani zamanla belki bu yaklaşımı tutarlı bir şekilde karşılıklı eşinle konuşup tutarlı bir davranış sergilerseniz belki artık karşı taraf da, hani, bu sürdürülebilir durumu anlayıp bir şekilde o da artık, ııı, kırılma noktası yaşayıp tavrında bir yumuşamaya gidebilir. Ne dersin? Olabilir gibi geliyor bana.
Belki, evet. Hı hı. Evet. Olabilir. Hımm. Yani şöyle, aslında ben biraz şundan endişeliydim zaten, ben sanki hep k yani kayınvalidemle direkt konuşmam gerekiyor gibi düşündüğüm için yani öbür tarafı sanki böyle onun a arkasından konuşuyor gibi hissettiğim için biraz endişe yaşıyordum. Ama ha yani şimdi seninle de konuşunca kafamda şu netleşiyor ki ben zaten onunla o kadar konuşamıyorum çünkü, eee, bir dil bariyerimiz var. E, o zaman da gideceğim kişi doğru yani doğru söylüyorsun, eşim. Ben gideyim o zaman onunla bir konuşayım. Şu anda içime sindi yani bu fikir. Biraz da detaylı anlatayım, bir şey olmasına fırsat vermeden anlatayım diyorum. Belki o zaman daha şey olur, iyi olabilir yani. Çok teşekkür ederim gerçekten, bu iyi bir fikir oldu benim için. <chuckles>
Hı hı, hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Tabii, konuşmak iyi olacaktır. Rica ederim. Bu seç Hı hı. Kesinlikle konuşmak iyi gelecektir sana çünkü bu süreci yönetmek hem senin hem de ailenin daha dengeli bir şekilde kayınvalidenle birlikte, yakın aile bireyiyle birlikte ilişki kurmanı da sağlamlaştıracak, güçlendirecektir. Konuşmanı kesinlikle tavsiye ederim. Hı hı. Ne demek. Umarım tavsiyelerim işine yarar. <chuckles> Çok sevindim rahatlamana. Rica ederim. Görüşmek üzere.
Hı hı. I gerçekten umarım. <chuckles> Umarım öyle olur ya. Çok teşekkür ederim, gerçekten rahatladım. <chuckles> Rahatladım evet, çok teşekkürler.